Kaya nakakainis talaga yung ganun 'no sa totoo lang parang, tsaka parang nakakawala ng tiwala, 'di ba? Lalo na kung paulit-ulit kasi, kung minsan hindi na yan tungkol sa pera eh, parang, ah, kasali kasama na diyan yung respeto dun sa inutangan, 'di ba? Kaya 'pag 'pag nangungutang ka kasi dapat ano eh, may pananagutan ka 'di ba? Na kapag hindi mo hindi mo binayaran eh, parang sinayang mo na rin yung tiwala ng tao sa'yo 'di ba? Kaya naiinis nga ako dun sa kaibigan
Opo. Opo, ayan. Opo. Kaya nga po eh. Opo, opo. Opo, opo. Opo. Sana 'pag nag nagbigay po siya ng araw na, "Ay babayaran ko sa ganito." Tas hindi naman niya po nasunod. So parang nakakabawas po talaga ng tiwala sa tao.
Oo. Oo nga. Totoo, totoo yung sinabi mo. Yung sa'kin nga umabot na ng 6 na buwan. Hay nako.
Kaya nga po ang tagal na eh.
<chuckles> Talaga na
Yung sa nanay ko po ano taon may nangutang po sa kanya. Sa nanay ko opo ang laki po nun, tapos ano po
Ano? Ah, ay grabe.
po ano umabot po siya ng 5 taon.
Hala! Nagbabayad naman?
Eh Ano hindi po, hindi po siya nagbabayad ng buwan-buwan kahit ano po, tas parang hindi na rin po nagbibigay si mama ng interes parang hinayaan nalang niya po, pero ayun nga po kinakamusta pa rin po kami nung nangutang na, lagi niya pong sinasabi, "Ay pasensya na may sakit yung asawa ko ganto ganyan." Pero may trabaho naman po yung mga anak niya na bakit kahit paunti-unti ay hindi niya po mabayaran, so ayun po. So, parang nawala na kami ng ano sa kanya ng gana tas nang tiwala po na, pinaabot po ng ilang taon tapos puro ka lang hingi ng sorry ganon, yung parang kahit ano naman pong hingi ng sorry niya, eh wala naman pong nagbabago. Ganon.
La! Lala. Tapos? Oo, la grabe. Hala ang pangit naman ng ganon, grabe 'no. Oo. Ay. Oo. Ayun nga eh, ano ko yung klaseng pag-uugali yung meron yung taong yun 'no, talagang pati yung asawa niya binigyan niya ng sakit dahil sa ano eh 'no.
Kaya nga po. Ah. Grabe. Opo, kaya nga, grabe.
Eh, ayun bakit kaya ganun yung ugali nung iba 'no, na nagpapautang an o nangungutang pero hindi na nagbabayad?
Opo.